Betul betul. Jadi memang, Kakak, kayak, kebiasaan pengen bagus gitu, hasilnya, gitu kan. Jadi kayaknya, kalau se dari 1 buku atau jurnal kayaknya kurang deh, nanti aku pengen baca yang lain, gitu berarti ya, Kak. Aduh! Ini agak, eee, apa ya merepotkan berarti sebenarnya, gitu ya kan, Kak. Oke oke.
<laughs> Iya baik. Betul. Heeh heeh. <laughs> Betul, betul, paling repot lagi cuma satu lagi, Kak, kadang-kadang ya, udah tau nih, deadline-nya segini. Tetep pasti, aduh ini kayaknya desainnya nggak terlalu bagus deh, aku pengennya yang kayak gini. Ini ini yang kayak kerjaan aku sekarang ya. Sebenarnya kalau untuk konsepnya, sebenarnya ya sebenarnya asal informasinya udah sampai, kan cukup ya, Kak? Desain kan kadang-kadang nggak terlalu urgent banget gitu. Karena kita kayak, cuman ka mau edukasi doang. Ya desain mungkin seadanya, kan masih gak papa, gitu. Tapi, eee, yang penting, eee, kayak aku tuh, sekarang kerja di biro ya, Kak, yang penting layannya uda layanannya udah ada, mungkin foto-fotonya udah ada, terus alamat udah lengkap, semua jam operasional. Itu kan sebenarnya udah bisa jadi itu kan. Tapi, ya dasarnya orang perfeksionis ini. Aku pengen belakangnya gambarnya kayak gini, terus apalagi kan sebenarnya secara desain, aku tuh, nggak bisa gambar, Kak. Jadi, eee, kurang bisa menuangkan apa yang ada di otak aku tuh, jadi gambar, gitu tuh nggak bisa. Jadi kan, modalnya kan, mengandalkan template. Template itu kan harus dicari yang paling cocok. <laughs> Itu kan buang waktu juga ya, Kak? <laughs>
Apa tuh? <laughs> Iya iya. Betul betul. Iya iya. Betul betul. Oh. Oke oke oke. Iya, benar benar. Oke oke. Iya sih, bener banget, Kak. Tapi Kak, akhirnya nih, Kakak, kayak, berarti kan, Kakak, sebenarnya ini desain, gitu. Tapi nggak bisa gambar secara langsung, gitu, Kak. Apa ini juga bikin, akhirnya, Kakak, tuh kayak overthinking. Akhirnya, Kakak, tuh, pengen yang paling bagus gitu template yang ditentuin karena mungkin, apa yang, Kakak, pikirin tuh, nggak bisa tertuang dengan baik, gitu, Kak? Oke oke.
Heeh. Hmm. Betul betul betul. Tapi sebenarnya itu kan, agak tertolong dengan Canva, dan sebenarnya kerjaan aku tuh, bukan yang desainnya gimana banget, Kak. Jadi kayak, sebenarnya itu, eee, part dari, eee, sedikit kerjaan aku. Kerjaan aku yang utama tuh bukan itu, gitu loh. Jadi lebih ke operasional, tapi ada nih, part-part-nya aku harus desain, harus ketemu orang, ya kayak gitu-gitu loh, Kak. Jadi itu kan sebenarnya hanya secuil dari kerjaan, ngapain kita terlalu sibuk, gitu ya, dengan itu, gitu. <chuckles>
Iya sih. Oke oke. Iya sih. Iya, benar benar.